あ、はい、あの、公民館っぽいのが近くにあるので、よくそこに、あの、ま、仕事で、あの、行くついでにそこでちょっと、あの、気分転換に、あの、パソコン持ってて、あの、ワーキングしてるんですけども。
はい。 あ、そこそのあたりに集まっている、うん、そうですね、同年代の方とまずは知り合われるのが、一番話が早そうな気がしますけどね。
はい。 そうですよね。あの、でも、はなんか貼られてるチラシ見てると、なんかこう太極拳とか、あの、詩吟とか、なんかこう、ちょっと割と、とお年寄りっぽいのががいっぱいなので、<laughs>
えええ。 <scoffs> <laughs>
なんか、あ、ここ違うかもしんないとか、おおも思ってるんですけど。うーん、これ、でも
いや、違いますよ。<laughs> そうですね。だって実際には現役層の人たちは忙しいですから、そっちまで手が回りませんもんね。
ああ。そうなんですよね。あの、スポーツとかやるのが一番手っ取り早いかな？と思わないでもないんですが、私運動嫌いで。<chuckles>
うんうん。 ああ、そ運動嫌いなんすか？困りましたね。うなんうううん、うん。
ね、楽器とかくのはやるやるのは好きなんですけども、ま、バンドとかな？ バンドの募集なかったな
でも、やっぱりそうやって、あの、何て言ったらいいんでしょう。ワイワイガヤガヤと、ま、言い方は悪いかもしれませんけど、騒がしいところでお育ちになったとうった方が、そういったところに移っていくとやっぱ寂しいですよね。
はい。 そうですね、寂しいというか、なんて言うんすかね、こう、あの、地域にこう、取っ掛かりが一人も居ない感じなので、今。だから、あの、何かあっても自力で対処しなきゃなんないことになるので、はい。はい。
はい。 いや、そうそうなりますね、間違いなくね。うん。よく、やはりそうすると、どうしてもっていうんであれば、あの、そうですよね、趣味の会とかそういうところから、取っ掛かりを作るのが一番ですよね。
いやなんか、ね。 そうですよね、知り合い一人作るのがまず目標ですかね？
ええ、うん。